はい。では、今日は自分を成長させる日々の習慣というお話ですけど、何か、自分を成長させる習慣って何かございますか？
はい。 そうですね、いくつか、はい、今現在ありますね。でひとつが、ええ、まず勉強ですね。で、特に僕が今やっているのが、ま、語学勉強ですね。
はい。 うんうんうん。 なるほど。
で、もう1つが、やっぱりその、ジムですね。ジム行ってちょっとエクササイズしたりとかっていうことですね、今。
なるほど。 ま、語学と体を鍛えることということですけど、語学はちなみに何の語学をされていますか？
そうですね。 ええ、とりあえず今は、ま、ちょっとずっとしばらく英語を勉強していて、はい、ま、それを中心にちょっと新しい、え、言語も今やろうかなと今考えているところですね。
はい。 お。 あ、そうなんですね。
はい。
何か、もう1つの言語というのは何をされようとしているんですか？
ドイツ語を今、考えていまして
あ、そうなんですか。
ただ、ちょちょっとレベルが、<chuckles> あの、結構高いというか、結構その、発音だとか文法も難しいので、ま、本当に、本当にもうい1ページ2ページちょっと見たら始めただけなんですけど、あの、テキストブックを買って。はい。
うん。 ええええええ。 なるほど。何かその、語学をやりたいなと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか？
で、遡ると、僕がその、学生時代、それこそ小学校、中学校ぐらいなんですけど、あの、僕の家庭が、ま、海外の文化、それこそ洋楽を聴いたりだとか、洋画を見たりっていう家系家庭で育ったんですね。
うん。 はい。 うん。 なるほど。
なので、グラミー賞だとかアカデミー賞を見て育って、そこがまず最初のきっかけですね。
へえ。 ではその映画をもう現地のこんあの、言語で見るっていうところから、んん、英語に興味を持たれたということなんですね。
はい。 はい。 そうです、まあ単純に特に僕のあの、兄弟があの、よくその、向こうのドラマを見ていて、まあその単純にかっこいいなと思ったんですよね、その英語をは話してる方たちが。で、そこから、その、ま、音楽もっと興味を持ったり、向こうの音楽だとか、まあ映画を見たりして、で、あの、まあ授業でもちろん学校で中学校とかあったので、で、英語を自分で、ちょっとやってみたら、ま、ちょっとできるようになったっていうのがありますね。
はい。 うん。 なるほど。 はい。 うん。 なるほど。ではその語学の、お、勉強を、習慣化されているということですけど、その語学の勉強を続けている何か習慣化できてるコツって何かありますか？
コツですね、多分これは皆さんが多分、ええ、なんか皆さん取り組んでることだと思うんですけど、やっぱりその、5分でもいいんで、とりあえず触れるってことが多分大事かなと思いますね。
うん。 なるほど。短い時間でも続けるっていうこと
はい。 もうそうで、いつでもいいんですよ。もうそれは寝る前だとか、トイレの時でもいいですし、どっかその、ね、学校行く途中とかでもいいと思うんですけど。
うんうん。 なるほど。 はあ、ほおほお。 じゃあ、そういう何か、隙間時間の使い方っていうところがコツなんですかね？
そうです、隙間時間ですね。はい。 だと思いますね。ま、続けないと、まずそれをなんか、歯磨きみたいに習慣化することがまず大事だと思ってるんで。まずそこですかね、はい。
うんうん。 なるほど。 うーん。 例えば何かおすす <chuckles> めの隙間時間というか、ありますか？
そうですね。おすすめで言うと、まず、ええ、ま、仕事されている方でしたら、ま、必ず、あの、通勤時間にできるようなことですね。それは別に、教科書とかでも何でもいいんですけど、やっぱその、アプリとかで、で、イヤホンつけながら聞くとかですかね。だ、それは
うん。 はい。 うん。なるほど。 はい。うん。うんうん。
一番いいのかなと思いますけどね。
確かに通勤時間って毎日必ずあるし
そうなんすよ。
で、その間結構手持ち無沙汰だったり、ついついね、スマホ、携帯とか見ちゃったりする時間が多いので。うん。
そうなんすよ。だかんだ、ほんとはベストは携帯を経由しない方がいいと思うんですよね。あの要は
お、そうなんですね。
あの、携帯って色んな、なんちその、ザなんかその、何ですかね、邪魔があるじゃないですか。あの、メールが来たりとか、そういうふうにたまたま、ん、なんか見ちゃったりとかもするんで。ま、できたらなんかその、なんて言うんすかね、アプリ、アプリ、まあ、アプリになっちゃうんですけど、まあ、ほんと、教材だとか、ま、本でもいいし、Kindle とか
うんうんうん。確かに。 はい。 はい。 うんうん。 はい、ええええ。
そういうガジェットとかでやってもいいかもしれないですね。
なるほど。専用のガジェット、いろんなものが入ってるスマホよりは、より専用のガジェットを使う方が集中できるよっていうところが、おすすめポイントですね。
そうですね。ま、後はその、のあの、何すかね、音が鳴ったりするのを、ま、消すだとか
うん、通知を消す、まあ、余計な邪魔が入るのを消すっていうことですね。
通知をそうすね、通知を消すと集中できるかなと思いますね。
なるほど、確かにそうですね。
はい。
うん。では、もう1つの習慣化されてることで、運動続けられてるということでしたけど
はい。
これは、ん、今運動続けられてどれぐらいされてるんですか？
えっと、まあ、多分10年は経たないと思うんですけど、ただ、その、何か、ちょっと間が空いたりもあるんで、と、長く見たら多分10年ぐらい、で、もともと学生ん時にスポーツをやっていたので、多分そっからの、ま、癖というか、競技に生かすための、その、運動はしてたかなっていうのはあります。
あ、そんなにですそうなんですね。 はい。 うーん。 はい。 ええ。 なるほど。 具体的にはどのような運動をされてるんですか？
あ、現在ですか？現在は、あの、とりあえず今はジムに通ってるので、ジムで、あの、ワークアあの、普通の、ま、きん筋力トレーニングはしてる感じですね。
はい。 うん。 はい。 ええ。だいたいペースで言うとどのぐらい通われてるんですか？
ええ、週4は通ってると思います。<chuckles> しゅうよんぐらいは通ってて、後は自分の体調ですね。今日は疲れた腰が痛いとかを、様子す見ながら、増やしたり減らしたりとかしてます。
あ。 すごいですね。結構うん。 なるほど。 結構、週に4回ジムに通う時間を捻出するのって、結構な、あの、やりくりが必要かなと思うんですが、何かそこも、時間のやりくりするコツみたいなのってありますか？
はい。 もう近場のがいいです。あの、職場から近いとか、家から近いのが多分大前提だと思いますね。
なるほど。 うんうんうん。
特にその、すぐ三日坊主の人だとかっていうのは、やっぱ習慣化やっぱしなきゃいけないので、やっぱ動線ですよね。遠いところにで、あの、何て言うんですか、は、行かないというか。
はい。 うん。 確かに。 はい。
はい、近場で行った方がいいですね、はい。
わざわざ行かない毎日の動線の中に組み込むのが、続けるコツと。うんうんうん。だいたい1回行くと、どれぐらいの時間トレーニングされるんですか？
組み込んだ方がいいです。はい。 でも、ほ理想は1時間以内ですね。
あ、1時間以内。
いんないで終わらしたいです。やっぱその後は、その、時間によって、やっぱ人がすごいいっぱいだったりもするので、そういうのは避けたいんですよね。
なるほど。 ありますよね、うん。うんうんうん。
なのででも、それが、やっぱ、難しいんですよね。仕事終わりが一番混むので、そっからよじかんとか。なので、僕は24時間のジムに通ってる形ですね、はい。
はい、そうですよね。 ええええええ。 ていうと、じゃあ、し結構遅めの時間に行かれるんですか？
行く時もありますね。あんま遅すぎるのもあれなんですけど、やっぱその方が空くので集中ができるし、で、あの、効率よく終わらすことができるので。
なるほど。 うん。 うーん。 なるほど。 なんか、トレーニングは結構ルーティン化されてる感じなんですか？
今はもうそうですね、なんかもうほんとに歯磨きじゃないですけど、ちょっと癖というか、習慣化はなってると思いますね、はい。
うん。 うんうん。 なるほど。 では、トレーニングを何かその 続けるモチベーションとかっていうのはどういったところに
うーん、そ、昔で言うと、ま、学生時代は、ま、その、やってる競技に対しての、あの、やっぱ、その、パフォーマンスを全体的に上げたいのでやってたんですけど、ま、そこからはやっぱ体が変わってくると、やっぱり自分も自信に繋がるので
うん。 はい。 はい。 うん。
ま、そこがまずまず第一にあの、体変わって自信があって、体が変わることによってかっこよくもなりますし、ですあとはやっぱ、健康になっていくっていうのはありますね。あの、食事と睡眠も気を使っていくので。
そうですよね。うん。 そうですよね。 はい。
だそこですかね、まず健康っていう部分で、モチベーションになってるかなと思います。
うんうんうん。 なるほど。 やあ、まあ、語学も習慣化されていて、それで、あとは健康なところでトレーニングも習慣化されているっていうことですけど、ま、そういう意味だと非常に
はい。 はい。
スキルアップを、う、すごく、う、興味があるんだろうなという印象を受けているんですがはい。
はいはい。
そういった点で何かその習慣がついていることで、何かご自身へどんな影響があると思いますか？
そう、まさしくその通りで、なんかちょっと、なんか、スキルアップしないとなんか、成長しない自分がちょっと嫌にな嫌だなっていうのはやっぱありますね、意識として。なんか、ま、来年それこそ、なんか、変わってない自分は嫌だなっていうのもありますし、例えばそれが、ま、筋トレでしたら、ま、ちょっとね、体もやっぱ変わってたいですし、ま、語学も、まあ、来年だったら、まあ、少しでも、その、話せるようになったりとか、ま、単語を使えるようになったりとか、っていうのになってないと、あ、「なんかちょっと無駄に過ごしたのかな」って感じちゃうと思うので、そこそうですね、はい、気を付けてますね。
うーん。 ああ、なるほど。うんうん。 うーんうん。 はい。 ええええ。 うーん。 なるほど。 確かに本当に語学で身につけたものは、「もう身につけたものは裏切らないじゃない」ですけど、「筋肉も裏切らない」ですからね。より、鍛えれば鍛えた分だけ身に付くし
<chuckles> いや、そうなんですよ。本当に、人は裏切るんで、あの、<chuckles> 人から裏切ることはあっても、それ自己投資って言うんですかね。まあ、そういったものは、結局自分で積み上がっていくものなので、やっぱそこに時間を費やすっていうのは、あの、大事かなとやっぱ思いますね、はい。
<laughs> はい。 そうですね。 うーん。 なるほど。 そういう意味で、今いろいろな習慣化のコツとかはお伺いしたんですけど、何か、う、それが
はい。
あの習慣が続けられなくなった時、例えば疲れていたり体調だったりとか、あとは、ま、日々のコンディションとか、何か続けられなくなった時の対処法とかって何かあったりされますか？
はい。 そういう時は、ま、思い切って休むっていうのも大事だと思います。なんか、ま、それこそ語学の場合、ま、5分でもいいとかってあるんですけど。ま、もちろん僕は、ま、5分、ま、1時間とか、ま、最低1時間取るようにしてるんですけど、うん。で、そういった場合に、なほんとに5分ぐらいでもいいなっていうので、寝る前にやるだとか、もうほんと思い切って、今日は、え何もしないっていうのもやることも大事かとと思いますね。はい。
うん。 なるほど。 うん。 はい。 うん。 うんうん。 なるほど。やっぱり長く続けていくためには、ま、5分でもいいからやり続けるということも大事ですけど、やっぱりもうどうしてもダメな時にはきちんと休むっていうことも続けていく上では大事ということなんですね。
そうですね、あとやっぱその、人によってはあの、どうしてももう忙しすぎて帰ってきて疲れて何もできない状態でっていうのはあると思うんですよ。そういった場合は、まだ普通に休んじゃって、で、時間持てる時に次の日だったり、また次の日だったりっていうのを、でやってっていいかなと思うんですよね。
うん。 はい。 うんうん。 なるほど。
ま、そら筋トレでも、あ、もう疲れ切った時はもう思い切って行かないっていうのは、あので、むしろ逆に、あ、なんかご褒美をあげたげるとか
うんうん。 なるほど。
あの、ご褒美の日にするっていうのもありだと思います。
うーん。特に筋肉なんかもね、休ませることで成長するとか言いますし
はい。
そういった点、例えばチートデーを設けることで、ん、筋肉を、うーん、成長するのを助けるような日もあったりするっていう話も伺うので、うーん、なんか上手に休みも取り入れていくことが続けるコツということなんでしょうか？
はい。 そうですね、あの、なんかその大会に出るとかっていう人はまた違う別だと思うんですけど、ま、基本的にはそうですね、なんか美味しいものをやっぱ、その最低1週間に1回食べるだとか、甘いものが、好きな人は、もう、そういう日を作るとかっていうのは、メリハリとしてつづモチあの、続けられるモチベーションになると思いますね。
うんうん。 うーん。 うーん。 なるほど。うーん。 うーん。やっぱりメリハリが大事なんですね。そうやって毎日続けたら、きちんとご褒美もあげるっていうような。
メリハリ、そうですね。 うん。
何か習慣を続けていて、それが自分で成長を実感したようなエピソードとかもありますか？
はい。 そうですね。習慣。で、それって例えばじゃあ英語に関してなんですけど、あの僕はちょっと海外に居た時があって
はい。 ええええ。
で、そこで実際今まで勉強してきて、思ったよりは喋れなかったりするんですよね、はい。ただ、僕はなるべくそれをあまひたすら、もう負けずに5分でも10分でもずっとやってって、で、そこからなんか別に、なんか、思い切って思い切れば話せるんだなっていうのは感じましたね。なんかその、伝わる。相手に、その、例えば、なんて言うんですかね、完璧じゃなくても、実際話そうとしてれば、それが自分で出てきたりもする時もあるので、言葉として。うん。で、それをやっぱ続けることが、結局、結果に繋がるのかなと思いますね、はい。
あ、そうなんですね。うんうん。 はい。 うん。 なるほど。うんうんうん。 うん。 ええええええ。 うーん、なるほど。ま、「語学にしても完璧じゃないなと思っても、思い切ってぶつかることで結構伝わることがあるよ」っていうところが
そうですね。だからちょっと、「やってみなきゃ分からない」じゃないですけど、それをなんかやって行動に移すっていうことが、ま、大事なのかなと思いますね。
うーん。 確かに。 うん。 そうですよね。語学ってやっぱりね、そのコミュニケーションのツールなので、やっぱり相手がいて、それにぶつかって使ってみないと、なかなか実感ってできないですよね。
そうなんですよ、だからツールなので、あくまでツールなので、結局それを使ってインプットしてアウトプットで出すっていうので、ま、その繰り返しで実際間違ってもいいからやってみるっていうのが、「ま、一番大事かな」とは思いますね。
うーん。 なるほど。 うん。 あ、なるほどですね。ま、間違ってもいいから使ってみることが、その語学を成長させていくコツなんですね。
はい、そうだと思いますね、はい。
なるほど。 なんか非常にこう、自分を高める努力をされているんだなっていうお話を今日はたくさんお話伺うことができて、非常に刺激を受けることができました。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
はい。いえいえ、ありがとうございます。な、私もいろいろトレーニングしてみようかなという <chuckles> 気にもなりましたので。
<chuckles> 是非、<chuckles> 是非明日やってみてください。<laughs> はい。<laughs>
はい、ちょっと毎日1日5分でもちょっと続けてみようと思います。はい、今日はいろいろ続けるポイント、コツとか教えていただきましてどうもありがとうございました。
そうですね。はい、ありがとうございました。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
はい、失礼します。
失礼します。